Eee, işte, mentali aradan çıkarmak gerekiyor. <chuckles> Önce o, hani, o, zihnin asla ulaşabileceği bir mertebe değil o. Zihni, yani, senin zihin olmadığın bilincine, eee, eriş eee, herkesin erişebileceği bir şey tabii ki, herkese açık bir deneyimdir bu. Zaten, bunun olayı bu. <chuckles> Aslında bütün kitaplarda bunu yazıyor. Zaten herkese, işte, eee, hani, yine, eee, nasıl diyeyim, yani, salvation denilen, işte, İngilizce'de öyle tabir ediliyor, hani, kur yani o şey kurtarılma mı diyelim, hani, özgürleşme mi diyelim? <chuckles> Şeyden çıkış, eee, aslında herkese, evet, herkese bahşedilen, eee, bir deneyim. Tabii ki, her isteyen insan, bunu yaşayabilir. İşte, şey de, ya üzümün yine bir sözü vardır ya, Mevlana'nın, gel kim olursan ol, gel 1000 kere tövbe etmiş olursan ol gene gel, dediği yer orası işte. Hani, herkes için mümkün. Ya, 1000 kere de tövbe etsen 1000 1´in üstünde, yine de, sana kapı açık aslında. Dolayısıyla
Hımm, anladım. Hı hı. Anladım. Hı hı, doğru. Hı hı, anladım. Evet. <giggles> Esaretten kurtulma gibi belki de. Evet. Evet, çok güzel. Hımm. Peki sen bu süreci yaşarken, böyle, bu kadar güzel anlatıyorsun, hep, böyle, eee, pozitifmiş gibi anlatıyorsun durumu. Hiç böyle bir yerde takıldığın oluyor mu? Takıldığında böyle onu geri getirmek için böyle hızlıca, böyle, uyguladığın, tamam ben o, işte, içsel gıdıklamamı geri istiyorum akışta, o ışık bana ihtiyacım var deyip, böyle, anda, böyle, küçük bir takılmalarda çıkmak için çabaladığında uyguladığın bir yöntem var mı? Hemen seni sarsacak mesela, kendine getirecek diyelim.
Hı. Hı. Hı. Değil mi? Hı. Eee